Alam mo no, ah, meron akong ah, gustong ikuwento sa 'yo at maibahagi ano. Ah, kasi alam mo nai-istress ako, so, ngayon 'yong stress ko na 'yon naaapektuhan 'yong pagre-relax ko. So, ngayon kasi ang iniisip ko ang nagpapa-stress sa sarili ko is 'yon, ah, yong full-time work ko kasi nagkaroon ng problema, so, hindi siya goods talaga. So, nagkasakit 'yong may-ari, ah, month of October nag-start 'yon na, ang pasahod ay paloko-loko na 50%, 30% ganyan. So, <gasps> sa ngayon ay may naiiwan pang month of November at saka ng December ang hindi naibibigay, so, ang naitawid lang is yung 13 month. So, siyempre ah, bilang nanay na nangungupahan din at may 3 anak, so, parang halo-halo na 'yong stress na nangyayari. So, although meron naman akong full-time ngayon sa bahay, no, ah, flexible hours naman siya, so, ngayon 'yon yong parang doon ako nag-fo-focus nitong lately kasi, ah, doon ako ma doon ako maka parang doon ah, kami kumukuha ng, ah, pambayad namin ng bills, ah, pang araw-araw namin malaking tulong talaga no. So, siyempre hindi rin naman, ah hindi rin naman sasapat at 'yon nga sad, ah, to say na hindi ko rin alam kung hanggang kailan na lang din 'yong ano, 'yoong, ah, part-time ko. <sniffs> So, 'yon, ah, parang kapagka 'yong nandoon ako sa bahay parang hirap na hirap ako makapag-relax kasi nga gawa ng nai-istress ako iniisip ko 'yong mga mangyayari, ah, darating na naman 'yong buwan na bayaran na naman bahay, bayaran na naman ang mga bills, 'yon 'yung mga ganoong, ah, sitwasyon. Ah, ano bang pwede mong maipayo sa akin o any suggestion na pwede mong maibigay sa akin?
Mm. Mm. Ayan, alam mo nauunawaan kita ano, kumbaga sa, ah, sitwasyon mo na 'yan, eh, napakahirap talaga 'no. Kumbaga ay hindi inaasahan din. Kumbaga, eh, kumbaga, eh, inaasahan mo yung pera na yun na syempre sahod mo yun, di ba? Ah, kaso nga lang hindi sa hindi inaasahan pangyayari, eh, ah, medyo nadi-delay nga yung sahod niyo 'no. Kumbaga 'buti pa rin kahit papaano, eh, ah, may napagkukuhanan ka pa rin 'no ng extra na pagkakakitaan kaso nga lang siyempre, ah, hindi pa din minsan aabot o sasapat ang pinagkakakitaan mo na 'yan 'no. Pero, ah, matanong ko lang, yung ano mo ba, yung sa partner mo kamusta naman yung sa sa kanya, may, ah, sa pamilya mo diyan ikaw lang ba yung, ah, inaasahan talaga sa, ah, sa lahat ng gastusin?
So 'yon nga, ah, sa ngayon kasi asawa ko lang talaga 'yong kumikita, pero hindi rin naman kasi gano'n kalaki 'yong kinikita niya sa trabaho niya. Ah, although 'yon nga meron akong, ah, part-time na malaking bagay sa amin na kahit pa'no, eh, nakakatulong sa mga bayarin na pang-araw-araw at tsaka do'n sa mga bills namin 'no. Ah, kubaga parang alam mo 'yon na everytime na lang na kababayad mo lang, may utang na naman, kasi siyempre, ah, nangungupahan kami magkano rin yung upa namin dito is 4,000 din. So, ah, ang studio type lang naman siya, isang kuwarto lang naman. So, yun parang alam mo yung nakakaapekto na kasi talaga na gusto kong mag-relax, ah, kagaya nga do'n sa part-time job ko, na kailangan ko ng may pahinga para kinabukasan naman, eh, makapag-work ako. So, ang nangyayari, ang tendency, eh, yung bang nababawasan 'yong enerhiya ko, kasi nga wala akong sapat na ano, na pahinga.
Ayan. Alam mo naiintindihan kita ano. Kumbaga, ah, dahil nga din sa part-time mo na 'yan, eh, talagang su nasusubsob ka na din sa trabaho, 'no. Kumbaga tuloy-tuloy, kumbaga, ah, 'yong pahinga mo, eh, natatamaan na din, 'no, kumbaga. Ah, sa tingin mo ba, ah, 'pagka, ah, nagdagdag ka pa ng puwedeng negosyo na maliit, kamusta ba diyan sa lugar niyo? May naisip ka ba na, ah, diyan sa inuupahan mo na 'yan, eh, puwede ka bang maisip na maliit na negosyo man lang habang pansamantala na kahit papaano ay nagkaganiyan? Ah, tingin mo ba papasok 'yong gano'n na, ah, diskarte? Tingin mo may mga negosyo na papatok diyan sa mismong lugar niyo? Kamusta ba 'yan? Malapit ba diyan sa school, sa highway, ah, kamusta ba diyan sa lugar niyo diyan?
Ah, dati kasi naisip ko na 'yan. Pero hindi kasi talaga papatok dahil unang-una ay looban 'to. Tapos, ah, pangalawa is, ah, puro nagwo-work naman lahat ang mga tao dito. So talagang, ah, tendency talaga na wala talagang, ah, tao, gano'n. Walang walang med walang mads masyadong bibili, gano'n.
Ayan, alam mo na mahirap din pala 'yong sitwasyon niyo sa lugar na 'yan, 'no? Pero nakuwento mo kasi kanina na talagang subsob ka din ngayon sa pagtatrabaho ngayon sa sa part-time job mo na 'yan. Ah, tingin mo ba talagang 'pag sinag ano, paano ba 'yong setup niyan? Ilang oras ka ba umaabot sa, ah, sa isang araw kapag talagang sinagad-sagad mo 'yong, ah, trabaho mo? Kumbaga, may pahinga ka lang na 'onti tapos trabaho ka na ulit sa part-time mo na 'yan o umaabot ka ng ilang oras kapag talagang talagang finu-full-time mo siya.
Depende kasi kung halimbawa, eh, ah, doon pupunta ako sa kuwarto, sa tahimik na lugar, doon ako magwo-work, ah, minsan, ah, mag-i-start ako ng 8 AM to ano, to 12:30. So, mag-i-stop muna ako niyan. Tapos, ah, 'pagka naman ano, ah, sa gabi na ulit ako mag ah, magwo-work. Ah, mga bandang, ah, 8 to or o kaya 9 PM para medyo tahimik na rin. Tapos hanggang umaabot ako ng 2 AM or 4 AM, mga gano'n.
Ayan, sobra-sobra din pala talaga 'yong ano 'no? 'Yong pagtatrabaho mo, no'ng oras ng pagtatrabaho. Kumbaga ayon siguro talaga 'yong nagiging dahilan ng stress mo 'no? Kumbaga na-overwork ka na din. S'yempre hindi mo naman din masisi na, ah, alam mo 'yon, na talaga naman kailangan mo din gawin kasi nga s'yempre ah, ang daming gastusin mga pangangailangan sa bahay. Pero alam mo, ah, s'yempre kailangan mo din isipin 'yong sarili mo, 'no? na ah, hindi naman 'yan 'yong makina nga, 'di ba? Kumbaga, 'yong makina kapag nasobrahan nag-oover heat 'yan, 'di ba? Nasisira 'yan. Kailangan ng maintenance n'yan, ah, kailangan ng pahinga n'yan. Pero gano'n din naman specially 'yong tao 'no, kumbaga ay, ah, kailangan din natin na makakuha ng sapat at maayos na tulog, na 'yong kalidad na tulog kahit papa'no eh, ah, makapag kasi do'n no'n eh, kapag kasi na-o-overwork ka parang na-over fatigue ka na eh, parang ang bilis na mag ano, mag-cause no'ng stress, 'no kasi ah, nonstop na 'yong pag-iisip mo, 'yong pagkikilos mo, 'tas na kung nakaharap ka pa sa sa laptop, sa computer na talagang 'yong radiation nasa'yo din kumbaga stress na 'yong utak mo, 'yong mata mo, ah, 'yong bibig mo, 'yong sarili mo. Kumbaga ang dami n'yan eh, kailangan talaga ng, ah, sapat na pahinga 'no? Para naman makapag-relax lahat no'ng mga katawan na organs na gamit mo d'yan sa work mo na 'yan, 'di ba? Kahit papaano, eh, mabigyan mo din 'yong lu pangangailangan nila 'no? Kumbaga at least kahit papa'no nasoso nareresolba mo 'yong kalusugan mo din, 'no? Kasi do'n nagmumula 'yong stress eh, kapag na-o-overwork ka na. Kaya ayon 'yong kailangan mo din talaga ng sapat na pahinga, ayon 'yong una kong masu suggest sa'yo.
Naku, 'no, alam mo sa totoo lang, ang isa pa nga nagpapa-stress sa 'kin yung alam mo yung, ah, ganito, 'no. Um, mayro'n na akong oras na para sa pagre-relax, 'no, doon sa bahay. Ang mangyayari naman niyan kapag nagka na 'pag nag-scroll naman ako do'n sa social media, so, ayan, ah, mag-i-start na ako niyan, hindi ko na mamamalayan anong oras na. So, wala na rin akong itutulog niyan. So, gagawin ko niyan, tatayo na ako niyan, mag-wo-work na ulit ako, gano'n. Ah, kaya ang tendency talaga parang hirap na hirap ako umano ng ano, ng relaxation, gano'n.
Ayan, alam mo, ah, talagang minsan mahirap kasi iwasan yan, 'no. Kumbaga, kung ga siyempre nandiyan yung cellphone sa'yo, ah, katabi mo lang 'tas kapag nag-notif 'yan na bumukas 'yan, lumiwanag siya, eh, ang bilis na ma-attract, 'no? Kumbaga, andami kasing mga puwede mong tignan, eh, sa cellphone mo. Nando'n na yung pagkabukas mo dun, eh, diretso na kaagad. Kumbaga, may ano ka na, eh, may muscle memory na yung kamay mo, yung katawan mo na pagkahawak mo ng cellphone, una mong iche-check 'to tapos sunod na yung social media mo niyan. Kung babad ka man sa Facebook, ayan na, babad ka na sa Facebook, mapapanood-panood mo na yung mga, ah, video mong kinahihiligan mo, kumbaga kinaaaliwan mo. Kasi 'pag naaliw ka kasi tapos napakadaming Facebook na, videos diyan sa o kas kahit anong social media na gamit mo, 'no, ah, talagang hindi mo napapansin na napakarami mo nang napanood, 'no? Na ang bilis na lumipas ng oras, naka-ilang oras na pala yung pinapanood mo, eh, nag-ano naman, hindi mo na napansin. Ayan din, 'no, at least, aware ka sa mga ganyan, a eh, kung hindi mo siya maiwasan, mas maganda i-turn off mo yung mga notifications, 'no, para maiwasan yung pagtunog-tunog niya kapag nag-wo-work ka o 'pag busy ka. Kumbaga, 'pag at least gagamitin mo siya 'pag lubos na kailangan mo lang talaga, ayan. I-turn off mo yung notifications tapos i-silent mo din para at least kahit papa'no hindi mo siya hindi ka masyadong ma-distract tapos i itab itaob mo din, 'no. Itaob mo yung cellphone mo na hindi mo nakikita yung screen 'yan. Nakataob lang siya sa malambot, siyempre na naano at hindi mababasag. Pero itaob mo lang siya at least ,'di ba, ah, gagamitin mo lang siya, kukunin mo lang siya kapag kailangan mo talaga.
Hmm, 'no, oo. Alam mo, oh, sa totoo lang 'no, tama ka naman diyan na 'yon nga, kailangan ko sigurong, ah, i-turn off 'yong notification dahil, oo, tama ka na kapagka kasi tumutunog 'yong cellphone ko, naeengganyo na naman akong kuhanin siya. So, kaya ang tendency no'n hindi na naman ako makakatulog. At gawa ng mawiwili na naman ako, mag-scroll na naman ako nang mag-scroll sa social media. Kaya naku, oo, tama ka diyan. Parang ano 'yan, ah, ililista ko 'yan. Isa sa ililista ko diyan na para alam mo na kahit paano, eh, ma-lessen 'yong stress ko na nakakaapekto na talaga sa pagre-relax ko dito sa bahay.
Ayan. Alam mo, ah, maganda 'yan na kaunti-kaunti mo nang subukan 'yan 'no. At least kahit papaano ma ah, ma-practice mo din at masanay mo din na maiwasan 'yan, 'yan. Pero alam mo 'no, dagdag ko lang sa'yo na alam mo, talagang, ah, mahirap ngayon 'yong sitwasyon 'no, napakaraming mag gastusin, bilihin, pero, ah, kailangan mo din talagang intindihin 'yong sarili mo 'no. Kumbaga iwasan mo din 'yong pakasagad-sagad kasi siyempre naman, ah, nandiyan 'yong kailangan mong magtrabaho pero alam mo 'yon, kailangan mo talaga ng pahinga 'no. Kumbaga an ayun talaga 'yong masa-suggest ko sa'yo. Kailangan mo talaga ng tulog nang maayos na tulog tapos kung magkakaroon ka pa ng extra time kahit na sabihin mong magbababad ka ng, ah, 1 hanggang 2 oras lang 'no, kumbaga tas bigyan mo ng pahinga kahit 5-10 minutes lang na pahinga yung sarili mo, huwag mong isagad ng 4 na oras, ah, 5 to ay, 1-2 hours lang tapos bigyan mo ng sarili inom kang tubig, ah, ah, stretch-stretch, lakad-lakad kaunti, kahit 5 minutes to 10 minutes lang, napakalaking bagay na no'n 'no, kumbaga magaga maganda na din 'yon sa 'yo at least kahit papaano, eh, ah, hindi ka sobra, hindi ka mao-overfatigue, kahit papaano may pahinga ka, ayan.
Hmm. Hmm, alam mo 'no, ang gandang suggestion 'yon, ah, magandang idea nga 'yon, 'yong sinasabi mo kasi alam mo sa totoo lang talaga 'yan hindi ko na nagagawa, 'yang mag-stretching stretching, hindi ko na nga nagagawang mag-exercise at lalo 'yong mga bagay-bagay na 'yong pagbabasa ng ano, ng libro, 'yan, 'di ko na 'yan mahilig kasi ako magbasa ng libro so, ah, noong nagkaroon ako ng part-time na talagang, ah, pinokusan ko siya, eh, hindi na talaga ako makapag-ano, makapanood ng, ah, ay, makapagbasa ng ano, ng books tapos 'yon nga, kagaya rin no'n, 'di rin ako makapanood ng TV, hindi na rin talaga ako makapag-relax, alam mo 'yon, mga bagay-bagay na mga ginagawa ko dati na parang nakakapagpa-relax sa akin, eh, hindi ko na nagagawa. Dahil nga siyempre sa sa gusto kong, ah, makaano ako, maka ano mo 'yong, makapag-work ako ng dire-diretso para kumita ako ng medyo ma medyo sapat na doon sa pangangailangan namin, 'yon mga ganoon kasi ang nagiging ano, senaryo. Pero tama ka naman, oo, oo. Tama ka naman na yun nga, na kung 'yong makina nga, eh, nasisira ano kapag na-o-overheat, so ako pa kaya na tao 'no. Siguro nga, oo, tama ka na bigyan ko ng oras at pag-laanan ko ng panahon para naman, ah, ma-alagaan ko 'yong sarili ko. Kasi nga totoo naman 'yon na kapag ako ang nag-kasakit, eh, lalo ng ano 'di ba, lalo ng wala na, kumbaga, eh, wala na akong aasahan 'no. So, parang ang mang-yayari pa niyan, eh, parang ga-gastusan pa dahil siyempre 'pag nagkasakit is mag papa-gamot, ma bibili pa ng ano, ng mga gamot 'di ba 'no. Pero alam mo sa totoo lang ha, maraming salamat sa'yo at doon sa mga suggestion mo at doon sa mga i-pinayo mo, eh, talagang, ah, i-a-apply ko 'yan. Kumbaga ia-absorb ko talaga 'yan at malaking bagay at malaking tulong ka talaga sa akin at na-pagaan mo 'yong kalooban ko at medyo, ah, napa-isip ako doon sa mga sinasabi mo. Kaya naman, ah, huwag ka sanang mag sawa ha, sa pa-kikinig sa akin at patuloy na pag-bibigay ng payo sa akin. Maraming-maraming salamat sa'yo.
Ano, oh ay Mm. Mm, tama. Mm, totoo. Mm, mapapa-gastos pa. Ayan, alam mo salamat din sa tiwala mo 'no sa pag-kwento mo ng mga ganyan sitwasyon mo sa inyo diyan sa inyo. Ah, sayo, salamat din sa, ah, sana ay lubos na na talagang naka-tulong ako sa mga payo ko 'no kahit papaano eh na paluwag ko yung mga iniisip mo. Sana maging okey na din ang inyong sitwasyon. Kaya, ah, salamat din sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Paalam.